Ah sim, sim, sim. Ah, mas é, era isso, assim, a gen eu levava os filmes e minha avó contava as histórias, assim, mas até depois, tipo, de adolescente, assim, ela contava várias histórias, assim, de coisas que que tinham acontecido com ela recentemente, assim, que ela achava que era alguma coisa meio sobrenatural, ela contava às vezes.
Ah. Uhum. Ah, então ela sempre, assim, continuou contando pra você as histórias, as coisas que aconteciam.
Uhum. É mas aí depois era meio tipo assim: "Vó, hã?". aí eu já não acreditava mais, assim, ela já tipo: "Ai você estava sonhando". Aham.
<laughs> Você já ficava com o pé atrás. Entendi, começava a questionar um pouco mais, né, que quando você era novo eu não tinha muita noção, você escutava e pronto, mas depois você começou a questionar, e ela respondia as suas perguntas, respondia tudo?
Sim. Sim. Uhum. Ah tipo se eu questionava as histórias? Ah eu acho que não, porque a as histórias dela era tipo assim. Eu lembro de uma que é ela morava em uma cidade do interior, e perto da casa dela tinha eu acho que um camping, assim, aí tinha uns lagos, aí tinha uns pássaros tipo garça, essas coisas. Uhum, é e com bastante natureza. E e uma vez eu acho que ela viu alguma garça voando que a barriga brilhava, alguma coisa assim, e aí ela achava que era ET, aí eu ficava tipo assim: "Vó acho que não". <laughs>
Sim. Aham. Ah legal, natureza, assim, ao redor. Legal. Uma garça voando Com a barriga. <laughs> Vó, calma lá. <laughs>
É, ela falava assim: "Eu vi voando assim, a barriga brilhando", e eu ficava meio: "Hum, eu acho que não". <laughs>
Acho que, né, <laughs> entendi.
Sim, sim. Mas aí várias outras, assim, de fantasma, ela contava também, que às vezes ela via pessoas, assim, mas eu também já não acreditava muito, achava que ela estava dormin dormindo também e sonhou aquilo, sabe?
Mas você acha Nossa. Sonhou, né, sonhou e estava te contando o sonho.

Não, eu acho que ela contava tudo mesmo. <laughs> É, acho que minha vó, ela não s se importava muito com isso, eu acho que era mais eu, assim, tipo, eu tenho essa lembrança dela contar dessa história e eu não entender direito, assim, tipo, porque um pé gelado, sabe, tipo, e aí eu acho que depois, assim, eu fui entender, assim, que, né, "Ai, você morre, você fica gelado", sabe, porque eu não tinha essa esse contexto na minha cabeça. E aí não me dava muito medo. Não. É, não tinha esse contexto, assim, aí não me dava medo. Mas aí eu lembro de um que ela contava também, que era desse livro que ela tinha, que era das lendas brasileiras, que era do Rio dos Mortos, que era, eh, que é um rio que realmente existe no Brasil, que, pelo que eu lembro dessa hum, ah, eu acho que é em Minas Gerais, porque a minha família é de Minas, e eu lembro de da gente viajar e e a gente passar por esse rio, e eu lembrar da minha vó, por causa desse rio. Tipo, tinha uma plaquinha lá, "Rio dos Mortos", uma coisa assim. E aí
<laughs> Sim. Aham. Só foi entender anos depois. <laughs> Sim. E ela não te dava esse contexto? Entendi. Qual? Rio dos Mortos? Uhum. Você lembra onde é? Ok. Ah, legal. Uhum. <laughs> Aí tirava a foto e mandava para ela: "Aqui ó, vó". <laughs>
Aham, sim, sim. E eu e eu tenho essa memória, assim, de eu ver e eu lembrar: "Nossa, era esse rio que minha vó contava a história", e depois, eu acho que até pesquisei na internet, assim, no Wikipedia para ver se tinha algum alguma página falando, né, da lenda, e eu acho que até tinha, assim, que uhum. Que em uma batalha, alguma batalha nesse rio, e aí que as pessoas morreram, né, óbvio, pessoa ah, Rio dos Mortos, e aí pesado. E que aí se escutava, depois, os gritos das pessoas.
Aham. Nossa. Então você Uhum. É, faz sentido. <chuckles> Misericórdia. <laughs> Imagina essa situação.
Exato. E é isso, né, essas lendas. Uhum.

É que às vezes eles estão em lugares onde são espaços muito abertos, né, muito escuro, aí escuta um barulho, e aí vem nesse lugar do do mito né, você cria o mito. Exato, exato, você cria uma história para explicar aquilo que você tá ve talvez vendo, talvez ouvindo, e
Uhum. Sim, pode ser mil e uma coisas não é esse barulho. Sim, talvez os 2. <laughs>
Exato, exato, aí virou uma coisa cultural, assim, de você contar uma história, né, sobre aquilo.
Ai que interessante, mas na sua família era só ela que contava essas histórias ou tinha mais alguém?
Ah eu acho que só ela mesmo, assim, pra contar essas histórias, assim, com um fundo de lenda, sabe? Acho que só a minha, minha avó mesmo, o resto era meio que tipo assim, ai uma coisa que aconteceu comigo mas aí eram coisas, mundanas, assim. Aham. <laughs> Sim, não era nada sobrenatural, assim, geralmente era mais tipo, ou "Ai, eu achei que era isso e no final era outra coisa sabe", tipo achava que era uma coisa sobrenatural e era uma coisa, eh, é comum, sim sim. Isso aí isso até eu já já fiz né, já contei essas histórias também, assim, de eu achar que era alguma coisa meio sobrenatural e depois não, não era nada.
Aham. Ah, ok. Eram mais experiências pessoais, assim, coisas mais normais. <laughs> Ah entendi. Comum, assim. E a sua É? Jura?